Tu vois, hem, au au travail, ça fait maintenant 2 ans que je travaille pour la même, heu, entreprise. Les choses se passent dans l'ensemble plutôt bien. Surtout que pour moi, en tout cas, j'ai j'ai cette facilité à vraiment l heu, dissocier mon travail et ma vie personnelle. C'est-à-dire que sortir sorti du boulot, heu, je n'ai, heu, je n'ai aucun problème à déconnecter et à me concentrer à, bah, à ma p à m à mes hobbies, à mes à mes plaisirs, à mes loisirs et mais vraiment déconnecter. Le problème, c'est que je me rends compte, petit à petit, que ça ne plaît pas, heu, à certains membres, heu, de mon entreprise, notamment mon mon responsable et aussi des, heu, des commerciaux, et ça commence à me faire, heu, réfléchir parce que moi je trouve ça sain, mais je sens par des petites remontrances que, bah, ça ne leur ça ne convient pas à tout le monde, justement, que j'arrive à dissocier les 2.
D'accord. OK. D'accord. Mais alors, hem, écoute, en tout cas je comprends hein, que tu te rends compte que tu en fait, les fais les choses bien, mais que, heu, donc ton employeur actuel, heu, il a il voudrait avoir un peu plus de toi sur tes z do zones personnelles en fait? Il voudrait un petit peu empiéter un peu, c'est ça le l'idée?
C'est ça, c'est-à-dire que, déjà, que je me rends compte que, des fois, hem, en fait, le lundi, heu, matin, à huit donc quand je me après le week-end, quand je me connecte, qu donc à 08:30, hein, l'heure à laquelle je je commence le le le boulot, je vois que j'ai reçu des mails le le vendredi, à à 21:30. Heu, j'en ai vu un aussi un un samedi matin à 11:00, et cetera. Donc pour moi, en fait, ce ce ce genre de mails-là, heu, c'est évident que je vais y répondre uniquement, bah, le lundi, hem, en arrivant au travail. C'est-à-dire que le week-end, en fait, je n je n'ouvre même pas ma boîte mail, heu, professionnelle et hem et donc c'était quoi? C'était la semaine dernière, heu, mon responsable, il m'a dit il vient me voir, il me dit: «Oui, tu as pas répondu à à mon mail». Donc il était à p 08:45 le lundi. Je lui dis: «Bah, oui, enfin, tu tu me l'as envoyé un vendredi, heu, soir» et il me dit: «Ah, tu t'es pas connecté?» Comme si c'était surprenant! «Ah, tu t'es pas connecté depuis?» Je lui dis: «Bah, non, heu, je j'étais en week-end et j'ai repris». Il m'a dit: «Ah, OK!» et il est parti. Donc en fait, j'ai compris ce qu'il a voulu me dire, heu, par là. «C'est que j'aurais voulu que tu répondes, mais en même temps, je peux pas te le reprocher parce que tu as un contrat et tu es pas censé travailler le week-end, mais je suis quand même déçu». Donc en fait, c'est d'espèce de, voilà, de c'est enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, et je trouve pas ça, heu, sain et j moi j'ai pas envie de changer ça parce qu'il y en a qui ont du mal à déconnecter. Moi, j'ai cette chance de le faire assez facilement et il est pas question, voilà, qu'on qu'on me le reproche. Donc voilà, ça m'a mis un un coup au moral et heu, du coup, voilà, j'en parle j'en parle, heu, j'en parle avec toi aujourd'hui, quoi.
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ah, ouais. Mmh. OK, je comprends. Donc en fait, heu, ce qui se passe, c'est que, j je vois vraiment, c'est, heu, tu as défini un cadre et pour toi c'est le cadre de fonctionnement. Ce cadre, il est OK, c'est, heu, il est défini et donc là, en gros, il te il t il veut te mon mettre dans une situation de te montrer que: «Ah, regarde, heu, c c'est pas top ce que tu as fait là parce que, heu, tu aurais pu, heu» mais alors qu'en fait, heu, il sait, lui-même, qu'il respecte pas le cadre. Donc à mon avis, heu donc déjà, la la question, c'est: «Est-ce que, dans tes activités, lorsque tu es présent, heu, durant les heures de travail classiques, est-ce que tu as tendance à faire plus que ce qui est attendu de toi?»
Exact. Ouais. Oui, ça, par contre et j'ai aucun de mal à le faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est quand je quitte le bureau que là, je déconnecte. Par contre, tant que je suis au bureau, heu, ça me dérange pas de dépasser. C'est-à-dire que, voilà, mes heu, je suis j'ai un contrat de 39 heures par semaine. Heu, normalement, mes horaires, c'est 08:30, 17:30 mais ça m'arrive très souvent, heu, de quitter à 18:30, parfois même à 19:00 quand les journées, heu, sont longues. Mais je le fais pour moi, c'est-à-dire que, heu, je le fais pas pour, heu, être bien vu déjà. Mais en fait, je me dis: «Si je peux finir un dossier, heu, le lundi à 18:30, je préfère plutôt que de mardi, de finir à 17:30 et que mardi, le reprendre à 08:30». Voilà, finir quelque chose que j'ai commencé, hem, la veille, tous les éléments ne sont pas traités et cetera. Donc en fait, je le fais pour moi, heu, de dépasser un petit peu. Et et ça aussi, j'ai remarqué, voilà, qu'il y avait un comportement, hem, étonnant de la part de de mon manager parce qu'en fait, on utilise un une application pour communiquer entre membres de l'entreprise qui s'appelle Teams, où en fait, on peut passer des des appels. On peut s'envoyer des messages et on voit qui est connecté, qui ne l'est pas. Et heu, et mon manager, voilà, ça lui arrive, des fois, de de m'appeler à 18:00 18:30. Heu, je réponds parce qu'il me voit connecté. Mais pour lui, c'est normal. En fait, c'est-à-dire qu'il a considéré ça comme de la normalité. il se Il se dit plus: «Bah, tiens, c'est bizarre qu'il est encore là, heu, après 1 heure». Et heu et il y a il y a pendant 2-3 semaines, j'ai décidé de respecter davantage mes mes horaires donc de finir p à peu près vers 17:30 18:00. Et un jour, il me l'a reproché. Il m'a dit: «Tiens, j'ai remarqué que que tu tu finissais un peu plus tôt, heu, maintenant», je lui dis: «Non, non, je finis toujours après 17:30 ou au pire 17:30». Il me dit: «Non mais plus tôt qu'avant. Avant, je te voyais que tu étais 18:30, 19:00». Donc en fait, il me reprochait de ne pas finir assez tard alors que je respectais toujours mes horaires. Par contre, quand je finissais tard, il m'a jamais il m'a dit: «Bah, qu'est-ce que tu fais encore là?» et cetera. Donc en fait, de de banaliser, heu, le comment dire? Mes efforts et de de me reprendre de volée, bah, parce que je je commence à être à respecter un peu plus mes horaires. J'ai trouvé ça vraiment injuste, en fait.
OK. D'accord. Mmh mh. OK. OK. D'accord. Mmh mh. Ouais. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Donc, hem, donc finalement, il y a 2- 2 cas de figure que tu me précises. C'est le fait de t'envoyer des mails et d'attendre que tu vas répondre sur ton temps libre, alors qu'il sait clairement que le temps libre, a été il a i il est il est p il est écoulé, enfin, que le temps de travail est écoulé. Donc non, c'est du temps libre, et ensuite, de faire des remontrances comme ça. Alors après, ouais, c'est c'est peut-être le mode de fonctionnement qu'il a, ou qu'il croit qu'il devrait faire en tant que manager. Parce que c'est c'est c'est pas lui le patron de l'entreprise, on est d'accord? C'est juste un manager, et il y a il y a une direction au-dessus de lui et et donc, c'est il fait son rôle de manager. C'est c'est ça, selon lui, son rôle, quoi?
Exactement. Tout à fait. Tout à fait, c'est mon manager, heu, direct, mais le problème, c'est qu'il a beaucoup, heu, d'influence. Pas auprès des, heu de PDG, heu, et cetera, mais auprès des commerciaux. Heu, donc heu et je sens que les commerciaux prennent un petit peu de distance, heu, avec moi, heu, et j'ai l'impression, voilà, qu'ils, heu je sais pas. Je après, c'est peut-être psychologique, mais heu, j'avais des bons rapports avec certains commerciaux, et là, je vois qu'ils sont un peu plus, heu, distants, un peu plus froid. Donc, j'ai l'impression, voilà, que et que je suis plus, en fait, dans les petits papiers. Voilà, c'est c'est un peu ça que que je ressens, et j'ai un j'ai un collègue qui qui lui, voilà, répond, heu il en fait, déjà, le week-end, il prend son ordinateur avec lui, chose que je ne fais jamais, et du coup, j'ai l'impression que maintenant que mon manager passe davantage par lui, parce que lui, il est voilà, il ça le dérange pas de répondre à des mails à un dimanche, de prendre son ordi, heu, pendant les vacances, et cetera. Donc, j'ai l'impression qu'il me met un petit peu de côté pour favoriser voilà, heu, une personne qui qui est prête à travailler, le le week-end, et je trouve ça, heu, je trouve ça un p voilà, injuste, et surtout, heu, manque de reconnaissance par rapport à un travail, parce que quand je suis au bureau, mon travail, il est fait, il est bien fait.
Ouais. Ouais, je vois. Donc, heu je comprends hein, c'est, hem problématique et un petit peu, heu, judicieuse, heu, don puisque tu veux quand même, heu, rester dans cette entreprise, tu vois que le manager il a des des d requêtes, un petit peu, qui dépassent les, heu, les cadres du l du l des limites que tu avais accepté de poser, et que tu étais, heu voilà, vous c c'était co collégial. Je veux dire: «il était d'accord avec tes limites». Donc maintenant, il y a une sorte de dérive qui se passe. La question c'est est-ce que tu as pensé à des des solutions qui te permettraient d'un petit peu de trouver une sorte de compromis entre toi, ton temps libre et, heu, le temps de réflexion et de d'espace d'esprit disponible que tu laisses disponibles sur ton temps libre? Et, heu, en fait, heu, en en même temps cette, heu
Mmh mh. Ouais.
cette espèce de, hem, de posture, heu, qu'il a commenc qu'il a commencé à mettre, heu, qui, heu, veut te faire culpabiliser, donc, quelque part, hein.
Oui.
Par exemple, est-ce que tu as pensé, heu, mett mett faire un système, heu, qui pourrait éventuellement t'aider, heu, à répondre aux emails, s'ils sont en dehors du temps libre, et que tu es plus disponible, et qui puisse, heu, éventuellement, avec l'IA générative, t'aider, en fait, à à préparer une réponse, heu, ba basée sur des informations que tu as tu as des réponses que tu as déjà données dans le passé? Et de cette manière, en fait, toi, tu aurais plus qu'à valider. Donc, si jamais tu as un email qui sort, heu, des heures où il z où il est s pas censé arriver, heu, ce ce système pourrait te préparer, heu, l'email de manière à ce que tu puisses le valider facilement. Tu ce serait envisageable pour toi ou pas du tout?
Bah Mmh mh. Ce serait un peu trop poussé, heu, pour moi, sachant que mon entreprise non plus n'est pas en avance, heu, en matière, heu, technologique. Et heu, les réponses sont assez, heu, comment, techniques de réflexion. Il y a besoin quand même de regarder dans des dossiers. Heu, il y a tout un suivi, donc c'est pas forcément une, heu, une chose qui pourrait être, heu, efficace. Par contre, en fait, j'ai pensé à cette bah déjà, ce compromis dont dont tu parles, j'ai l'impression de le faire. C'est-à-dire, heu, quand je je je vais au-delà de mes heures de de travail, déjà, pour moi, je suis dans le compromis. C'est-à-dire que, OK, je suis pas, heu, disponible le week-end. Par contre, heu, je peux rester au bureau, heu, jusqu'à 19:00, heu, en semaine, alors que je suis pas censé le faire. Et heu, en fait, je pourrais évidemment, un un dimanche, s'il y avait une situation grave, heu, répondre et résoudre un problème. Je pourrais le faire. Le problème, c'est que je j'enverrais un mauvais message. C'est-à-dire que, mon manager au lieu de me dire: «Ah merci tu as tu tu nous as sauvés un dimanche, en plus. Heu, génial.» Il se dirait: «Ah tiens! Il est disponible le dimanche aussi!» Bon, bah, du coup le dimanche prochain, il pourrait me recontacter pour ce genre de choses, comme il a fait avec, heu, l'application, heu, Teams. C'est à dire qu'au lieu de se dire: «Ah bah tiens, il fait des heures supplémentaires», non! En fait, maintenant, je vais me plaindre qu'avant, il finissait très tard, maintenant, il finit juste tard. En fait, je trouve que c'est envoyé un un un mauvais message. Et heu, du coup, voilà, je me je me limite à à à mes heures de de travail. D'ailleurs, maintenant, ce que j'ai fait, heu, c'est que, sur l'application, heu, Teams dont dont je te parle, heu, je reste connecté. Ça veut dire je reste, voilà, si heu, j jusqu'à 18:00, 19:00. Par contre, je me mets hors ligne. Comme ça, lui, il voit pas que je suis connecté et moi, je peux faire mon travail. Et la p et voilà, et je je me sens moins fliqué vis-à-vis de ça. Donc heu, je, voilà, je suis obligé de f de voilà, d'avoir des petites astuces. Heu, voilà, pour que ne pas avoir ce genre de de remontrance dont je t'ai parlé.
Eh ouais, quand même, OK. Ouais. Eh ouais. <chuckles> Je vois. Oui. Mmh mh. Ouais. OK, je vois. Donc, alors après, hem, ce que je moi, je je comprends exactement ce que tu ressens. Et en effet, c'est le sentiment d'être fliqué, le sentiment de d'avoir quelqu'un qui qui, en fait, essaie de dépasser le cadre des limites. Hem, est-ce que tu as essayé de d'établir une discussion et de vraiment de centra centraliser la discussion avec lui sur, heu, durant une petite re réunion ou, heu, formelle? Un petit peu faire un point? Parce que là, en fait, du coup à chaque fois, c'est selon ses règles à lui. C'est heu, quand lui, il en il décide d'en parler ou quoi, quand il y a quelque chose qui fait pression derrière. Donc du coup, c'est toujours culpabilisant. Mais si tu, heu, tu vas vers lui, tu dis: «Écoute, heu, je voudrais faire un peu un point, heu, sur ça», heu et heu, en fait, heu, en en te disant que tu essayes d'établir un compromis, tu vois? Que tu essayes de de d'être d'aller dans son sens. OK, comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu, tu vois?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Non, c'est c'est c'est une bonne idée parce que jusqu'à présent, c'est plus des non-dits, c'est plus des réflexions. On a jamais eu vraiment de de conversation et je pense qu'au stade où on en est ça pourrait être, heu, bénéfique pour lui et pour moi voilà qu'on qu'on se dise, heu, les choses qu'on s'explique. Et ça pourrait un petit peu, heu, apaiser cette, heu, cette tension. En tout cas, je te remercie beaucoup, bah déjà, heu, pour ton écoute. Ça m'a fait du bien de te parler de cette frustration là, parce que je trouvais vraiment que j'étais dans un pas une f une forme de d'injustice par rapport à mon travail, de me reprocher, voilà, de ne pas en faire plus, alors que j'en fais déjà, heu, plus mais on m'en demande beaucoup plus. Et ça m'a fait du bien d'en parler et et je suivrai ton conseil d'en parler à mon manager.
Mmh mh. Très heureux d'avoir pu en discuter avec toi.